Tạm thời thì chắc là bây giờ thì cũng chưa phải là tới cuối đời của mình nên nên là mình cũng chưa biết. <laughs>
Ừm, chưa nghĩ tới.
Ừm, nhưng mà tạm thời thì khi mà mình, ờ ờ, tức là mình đã có những cái giai đoạn rất là, ờ, đắn đo giữa đam mê hay là giữa thu nhập của mình á, nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình biết cách để cân bằng nó, tức là mình biết cách để nuôi dưỡng cả thu nhập của mình và lấy cái thu nhập để phục vụ cho đam mê của mình á. Thì mình thấy là cái cuộc sống của mình nó dễ thở hơn và nó nó trở nên là nó nó nó nó trọn vẹn hơn.
Ừm, ừm, ừm. Ừm. À, hiểu, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, vậy thông biết là trong cái, ơ, cái thời điểm mà bạn, ờ, kiểu là, đấu tranh giữa cái việc lựa chọn và đam mê và thu nhập á, thì làm thế nào bạn vượt qua được cái giai đoạn đó, để mà đưa ra một cái quyết định là ưu tiên cho cái thu nhập của mình hơn?
Ờ, mình nghĩ nha, ờ, thực ra là mình không có, gọi là, vượt qua một cách quá êm đềm á, mình nghĩ là ờ, tức là rất là nhiều người nói, ba mẹ mình, anh chị mình cũng đều nói là mình nên tập trung vào việc, ừm, kiếm tiền này nọ các thứ. Ờ, nhưng mà nó nó phải tới một cái cái lúc mà mình phải trả giá cho cái quyết định của mình á, thì lúc đó mình đúng nghĩa là, gọi là, sáng mắt ra. Chứ còn thực ra lời khuyên á thì nó cũng chỉ, ờ, phảng phất như gió bay như b như gió như mưa thôi. Chứ nó cũng sẽ mình hổng tin đâu cho đến khi mà mình sáng mắt ra. <laughs>
Ừm. Ừm. À, hiểu. Ừm. Ừm, ừm, ừm, <chuckles> đúng rồi, ừm. Ừm. Ừ, vậy thì không biết là đối với những cái bạn mà đang đựng đứng giữa cái lưng chừng theo đuổi đam mê hay là ưu tiên thu nhập á, thì bạn có lời khuyên gì cho các bạn đó hông?